Да, конечно, потому что, ну, и у меня ещё кожа такая нежная, светлая, поэтому просто даже физически это <chuckles> невозможно вытерпеть в обед, э, нахождение на пляже.
Ой-ой-ой. Мгм. <chuckles> Ой.
Да, поэтому природа
Ну, давай, что ли, тогда? Мгм. Да, говори.
э, для меня важна. Вот, но если задуматься вот про звуки, а, что мы вот чаще всего слышим, например, э, звуки птиц, да, и это очень красивые трели бывают. Но иногда некоторые птички имеют весьма специфический голос, ну, н допустим, те же попугаи, то есть они очень крикливые, э, вот, и при этом
Да. Ну да. Ну да. Или даже более п м, да, что-то даже попроще, голуби- вот это всё "ко ко ко ко ко ко". Э это вообщ <chuckles>
Ну, кстати, голуби н не всем нравятся. Да, казалось бы, хотя тоже не самый противный звук, но есть такое что-то вот немножечко, а, раздражающее, но уж точно н на медитацию не тянет. А вот, например, какие-то соловьиные трели или что-то похожее, вот именно трели, там разнообразные, звенящие, конечно, можно заслушаться и, конечно же, хочется прям помедитировать, закрыть глаза, слушать, э, и ни о чем не думать.
Ну да. Мгм. Мгм.
Но, и есть много, да, других птиц.
Ой, ну, это да. Но но проблема в том, наверно, что Наверно, проблема в том, что вот именно такие птицы, которые создают красивые звуки, они все именно в лесу живут. А те, кто добирается до города- это все крикливые, <chuckles> с неприятными голосами. То есть им просто потому, что нужно перекричать, так сказать, э, шум города.
Ну да.